สวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ สวัสดี วันนี้สบายดีไหมคะ?
ครับ วันนี้โอเคครับผม แต่ตอนนี้มันเริ่มอ้าว ๆ แล้ว แล้วก็เหมือนเมฆมันกำลังจะ ม มืด ๆ กำลังมา ของทางคุณอากาศดีไหมครับวันนี้?
อากาศดี มันดูยังไม่ฝนนะ ท้องฟ้า เปิดอยู่ แต่ก็ไม่แดดมาก พอได้ ๆ น่าจะเป็นลางที่ดีในการออกกำลังกาย
อืม ใช่ ใช่เลย ของ ของผมมัน แต่ผมคง ของผมแค่กังวลว่ามันจะมาหรือเปล่าตอนเย็น อะไรเงี้ย ฝนเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ กำลังรอดูอยู่ครับ
เต เออ เออ ยังไงก็ต้องได้สักอย่างหนึ่งแหละ ไม่ได้ออกไปข้างนอก เราก็ต้องออกในบ้านน่ะ
ใช่เลย ๆ โอเค วันนี้เรา
ไม่งั้นร่างกายมันจะอ่อนแอป้อแป้นะ
อืม เห็นด้วยเลย ครับ
เออ เรามาคุยกันเรื่องอะไร นี่ เนี่ย เรื่องเนี้ยขอความช่วยเหลือ คุณคิดว่าคนที่เขามาขอความช่วยเหลือเรา น่าจะเป็นทางเรื่องจิตใจนะ มาขอความปรึกษามากกว่า เป็นคนอ่อนแอไหม?
วันนี้เรามี topic อะไรมาคุยกันดี? ครับ อืม อือฮึ โอ้ ผมว่า ในมุมผมว่า ผมว่าไม่นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา เรา เรา เราคิดหลาย ๆ มุมอะ อือ คนเราอะจะมาขอความช่วยเหลืออีกคนหนึ่งได้ เขาต้อง เอ่อ เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกัน ส่วนใหญ่ก็ต้อง มันพยายามมาเองแล้วระดับหนึ่งไหม จนถึงว่า เฮ้ย ข เอ่อ เขารู้สึก เขาอาจจะรู้สึกว่าวิธีของเขา หรือว่าวิ การ อ่า ที่เขาคิดไว้มันไม่มั่นใจอะ เขาอาจจะอยากมาหาว่า ไอเดีย หรือว่าอาจจะ อาจจะมาหาเหตุผลว่า ให้สนับสนุนความคิดเขา ว่ามัน มันโอเคไหมหรือเปล่า สำหรับผมอะ ถ้าเบื้องต้นผมว่าไม่อะ ของคุณเป็น ว่ายังไงบ้าง อือ ของคุณ?
อา อืม อา ก็ เออ คุณพูดเมกเซนส์นะ เราเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าเขา คนเราปกติอะ เราจะไม่ไปขอความช่วยเหลือคนอื่นหรอกจนกว่าที่เราไม่ไหวแล้ว
อือฮึ ครับ อืม ครับ ๆ
เออ แสดงว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองมาประมาณหนึ่งแล้ว อันนี้เรา อ้อ เข้าใจแล้ว ๆ จริง
อือฮึ อ๋อ ๆ
เห็นด้วยค่ะ เห็นด้วย
ครับ แต่ แต่ที่ผมมองว่า ผมว่าส่วนใหญ่แล้วกันเนาะ มันอาจจะมีส่วนเล็กก็ได้ที่แบบว่า คนที่แบบ ว่า แบบว่าอะไรก็แบบขอคนอื่นไปทั่วเสียหมด แบบว่าอะไรก็ขอความว่า ช ขอความช่วยเหลือทุกอย่าง แบบ ข-อ ขอนู่นขอนี่ แต่ผมคิดว่า ถ้ามันเป็นคนส่วนน้อยจริง ๆ อะ ถ้าเกิดเขาไปใช้วิธีอย่างเงี้ยบ่อย ๆ อะ หรือว่าแบบกับคนเดิม ๆ อะ เขาก็จะถูกปฏิเสธ เพราะว่าคน อ่า คนที่เขา ด เอ่อ ได้ฟังอันนี้บ่อย ๆ เขาก็จะรู้แล้ว "อ๋อ ไอ้คนนี้มันแบบนิสัยเป็นแบบนี้นี่เอง อะไรก็แบบว่ายังไม่ได้ลอง ไม่ได้ทำอะไรก่อนเลย มาขอความช่วยเหลือแล้ว" ผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยนะ ที่แบบว่าที่ผมพอจะ เอ่อ พอจะนึกออกแล้วกัน อันนี้สำหรับ
เออ อืม เออ อา ๆ ๆ เราเข้าใจ ๆ ด้วย ด้วยความที่เป็นสังคมไทยไหม?
ครับ อือ ๆ ๆ เห็น
คนไทย สังคมไทยมันเป็นสังคมที่แบบเอื้อเฟื้อ เอื้ออวย
ใช่ ๆ
แบบว่า Offer ให้ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ถาม
เห็นด้วย อืม
เออ เป็นการแบบเอื้ออาทรต่อกัน เหมือนแสดงออกทางนั้นเยอะกว่า ที่เขาแบบ เรา เขาอาจจะไม่ได้ต้องการก็ได้ เขาเลยไม่ถาม แต่ว่าเราไป Offer เขาแล้วไง ว่าแบบ "เออ เป็นยังไง? อะไรยังไง" ไรเงี้ย "มีอะไร ให้ช่วยไหม?" แค่เรา แค่เห็นหน้าเขาว่าแบบ "เออ หน้า สีหน้าไม่ดีเนาะ" ไรอย่างเงี้ย
ครับ อา อืม เห็นด้วย ๆ ว่าแบบ เอ่อ ถ้ามองเป็นภาพสังคมไทยเนาะ สังคมไทยมันก็ หรือว่านิสัยคนไทยก็แบบ ก็ค่อนข้าง <hiccups> เอื้อเฟื้อเนาะ หรือว่าใจแบบใจอ่อน หรืออะไรอย่างเงี้ย บางที
ค่ะ
อ การที่แบบ มาขอความช่วยเหลือกัน ผมว่า อืม ผม ผมมอง ๆ ว่า ม ยุคเนี่ย ส สมมุติว่ายุคเรานี่ ยุคนี้มันเป็น ส ยุคที่เศษ เศรษฐกิจที่มันแบบแย่เนาะ ทุกอย่างเลย อะไรก็แบบไม่ดีไปหมด คุณว่าคน ส่วนใหญ่ที่มาขอ มา ความช่วยเหลือกัน เป็นขอเรื่องอะไร เรื่องเงินอย่างเดียวไหม?
ค่ะ ค่ะ อืม เรายัง ยัง ยังไม่มีใครกล้ามายืมเงินเรา เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเยอะ <chuckles> เออ เราก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเรามีเยอะ หรือแบบดารงดารา อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็เป็นคนธรรมดา เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องตรงนั้น แต่ว่าที่เขา เรา
ยืมเงิน อืม <chuckles> ครับ เออ ๆ ๆ ครับ อืม ครับ ๆ
เหมือนกับแบบ เหมือนเรามี ประสบการณ์ อย่างเงี้ยค่ะ ว่า จะไปแบบ จะไปไหน จะไป หลงทาง หรืออะไรงี้ ก็จะดูแผนที่เอง แต่ สมัยก่อนน่ะเราอะต้องถามเขา "เอ๊ย เราจะไปลง อ่า เพลินจิตอะ เราต้องขึ้นทางด่วนตรงไหน? ออกซ้าย ออกขวา หรือว่า เฮ้ย! ไปออกแยกไหน?" อะไรอย่างเงี้ย ท เพราะว่ากรุงเทพเนาะ เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน
ครับ ว่า? ครับ อือ ๆ ๆ อืม ครับ อืม เข้าใจ เข้าใจเลยว่า
เออ เราก็จะไปถามก่อน อะไรอย่างเงี้ย มันก็กลับกลายเป็นว่า "เฮ้ย! ฉันแบบ ถามเยอะไปเปล่า ฉันกังวลเยอะไปเปล่า?"
อือฮึ อืม อือ ๆ ๆ
ทำ ให้เขารู้สึกว่าเราอ่อนแอ รู้สึกว่าเราไม่ฉลาด รู้สึกว่าเราไม่ขวนขวายหาความรู้
อ๋อ ครับผม ครับ ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบท แล้วก็แบบบุคคลนั้นอีกเนาะ สมมุติว่า เฮ้ย! โอ้ ถ้าขึ้น ยกตัวอย่างแบบ โอ้โฮ เมื่อก่อนที่ ซึ่งถ้าเป็นเมื่อนี่ เพิ่ง แค่แบบ แค่คุณบอกว่า ไอ้ทางด่วนเพลินจิตอะ มันก็งงแล้วเนาะ เออ ใช่ ถ้าเกิดคนไม่เคยไปนะ โอ้โฮ อ้าว เพลินจิตเหนือ เพลินจิตใต้บ้าง อะไรบ้าง เฮ้ย! เออ แล้วแบบ อ เออ ยิ่งเฉพาะทางในกรุงเทพอะ โอ้โฮ ผมว่ามัน มันไม่ง่ายเลย อย่าง อย่างผมเป็นคนจำทางไม่เก่งนี่ก็แบบ โอ้ ผมว่าไอ้ Google Maps เนี่ยช่วยผมได้เยอะเลย ถึงแม้บางทีมัน มันแบบว่า เอ่อ ทางมันจะไม่ได้แบบว่าอัปเดตมาก หรือว่าอะไรบ้าง บาง บางอันก็วน ๆ เนาะ แต่ผมว่ามันก็ช่วยได้เหมือนกัน แบบ
อา เออ ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ มันก็ช่วยได้ พอมันมีแบบพวกเอไอ พวกแอปพลิเคชันต่าง ๆ มันก็ช่วยให้เราแบบ เหมือนขอความช่วยเหลือ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์น้อยลงอะ
อืม เห็นด้วย
เพราะว่าพอ พอเราไปขอความช่วยเหลือเขา บางที อา มันก็ไม่ใช่ความช่วยเหลือหรอก แค่ถามทาง อย่างเงี้ย เขาก็มอง ว่า "อะไร เรื่องแค่นี้ไม่รู้เหรอ?"
ครับ ๆ เออ เออ ๆ เข้าใจ
บางคนเขาก็แบบ แบบ ด้วยนิสัยประมาณหนึ่ง เขาก็จะแบบ "อ้าว ทำไมมาถาม เรื่องแค่นี้ไม่รู้เหรอ?" แต่เราก็ คนไม่รู้ ก็คือไม่รู้
อืม
อืม
เข้าใจ
สมองมันก็จะไม่เท่ากัน อะไรแบบนี้ไง แต่พอ มันมีเอไอ มีกูเกิล มีอะไรอย่างเงี้ย ล มันก็เซิร์ชหาอะไรได้เนาะ มัน ก็ มันก็ช่วยเราได้เยอะ อะไรอย่างเงี้ย
<chuckles> ครับ อืม ช่วย ช่วยได้เยอะขึ้นเนาะ เออ
อืม ก็เลยสร้างความมั่นใจให้เราเพิ่มขึ้นไง
ครับผม เห็นด้วย อา ประเด็นนี้ก็เห็นด้วยเนาะ แต่แบบ เอ๊ย แต่ละ บางทีถ้าเกิดไปตามต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราหลง อะไรเงี้ย ผู้คนที่เขา เขาก็อาจจะ willing จะช่วยเราเยอะกว่าเนาะ มันก็อยู่ที่บริบท หรือว่าสถานะอะไรเหมือนกัน บางทีถ้าเกิด เอ่อ เราไปถามทางตอนเราหลงทาง หรือว่าเรา เอ่อ อะไรแบบนี้ มันก็แล้วแต่
เออ ค่ะ เออ ใช่ คนต่าง จังหวัดเขาบอกว่า "เอ๊ย กินข้าวยัง? ไปไหนมา? มาทางไหน? จะไปไหนล่ะลูก?" อะไรอย่างเงี้ยน่ะ เราก็เป็นลูกเป็นหลานไปเลยไง แต่ในกรุงเทพมันไม่ใช่ ไง
อืม ฮ อืม เห็นด้วย
เออ มันก็จะเป็นอีกแบบ แนวทางหนึ่งในการใช้ชีวิตอะ เออ ต้องดิ้นรนเยอะ อะไรอย่างเงี้ย มันเลยการ เป็นว่า การช่วยเหลือคนอื่นน่ะ บางคนเขาก็มองว่าเราอ่อนแอจริงนะ
อืม ๆ อืม อือ ๆ เข้าใจในมุมที่คุณบอก เลยเนาะ บางคน ถ้าเกิดบางคนมอง แต่ถ้าเกิด เฮ้ย ถ้าเกิด ถ้าสมมุติเราเป็นคนที่เราโดนแบบคนอื่นมาขอความช่วยเหลือ แล้วเราแบบ คิด หรือว่าเรา อ่า เราคุยกับเขาอย่างแบบ อ่า สอบถามอย่างถี่ถ้วนแล้วอะ ก่อนที่เราจะไป judge อะ ผมว่า มันก็โอเคนะวิธีนี้ สมมุติว่า เฮ้ย อ่า เราคุยก่อน เฮ้ย คุณ อ่า ลองอันนี้ไปแล้วใช่ไหม หรืออะไรแล้ว แต่สุดท้ายเขาบอกเขาลองหมดแล้ว แสดงว่าเขาพยายามแล้วเนาะ อันนั้นเราก็ยังไม่ต้องไปรีบ judge เขาก่อนก็ได้ ใช่ไหม หรือแบบ แต่ถ้าคนที่ เป็นคนที่รีบ judge คนอื่นก่อนเลยแบบ อืม
ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อา ใช่
อืม มันก็อยู่ที่ อ มันก็อยู่ที่สถานการณ์อยู่เหมือนกัน ใช่ไหม? อือฮึ
ใช่ ๆ อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่
อืม
บริบทเนาะ หรืออยู่ ที่ ว่าเขาอาจจะกำลังขายของอยู่ แล้วเราไปถามทางเขาอะ เขาก็ไม่ได้แบบว่ามี เวลาที่จะมา มาแบบให้เวลาเรากับตรงนั้นไง
ใช่ ๆ อืม ถูกต้อง ๆ
เออ เหมือนจะไปถามตำรวจ ตำรวจก็ กำลังแบบ จับคน ขับรถไม่ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกอยู่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็ไม่ได้อีก อะไรอย่างเงี้ย มันก็ ใช่ จริงอย่างที่คุณบอกว่าตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อืม อืม ถ้าอย่างงั้นแสดงว่า อ อ่า ถ้าสมมุติถ้าเราจะไปขอความที่เหลือยังไง เราก็ต้องดูบน อ่า บริบท ดูสถานการณ์นั้นเหมือน อยู่เหมือนกันเนาะ ดูว่า เฮ้ย! สถานการณ์นั้น คนนั้น
เราก็พยา เราก็พยายามดูนะ อย่าง อย่าง ก อันนี้เล่าเรื่องให้ฟัง เมื่อวานเราไปเจอ ลูกพี่ลูกน้องมา เราก็คิดว่า แบบว่า โอ้ เราเนี่ยสแตก เฮ้ย สถานการณ์เราเนี่ย มันแย่แล้ว มันน่าจะเอาไประบาย ไปคุยได้ ไปถึง เรายังไม่ทันได้อ้าปากเรื่องของเราเลย เรื่องของนางมาพู่ ๆ พร่า ๆ พรั่งพรู ออกมา โอ้โฮ เรื่องของฉันเล็กไปเลย
ครับ ครับ ครับผม ครับ <chuckles> โอ้ แปลว่าของเขาหนักกว่าอีก ใช่ไหมอย่างงี้? อา เออ ๆ จากที่เราจะไป จะไปแบบ เอ๊ย ขอคำปรึกษา เออ ๆ
เออ <chuckles> เออ น่ะ ขอความช่วย เหลือเขา เออ ขอคำปรึกษา กลายเป็นว่า นางพรั่งพรูออกมาก่อนเลย เราก็
กลายเป็นเราต้องไปให้คำปรึกษาแทนหรือเปล่า อา
ใช่ กลับมานี่ปวดหัวตึ๊บกว่าเดิม <chuckles>
อ๋อ เออ ๆ เห็นด้วย
แต่ก็ถือว่า เออ ทำบุญไป แต่ว่า นั่นแหละ มันก็เหมือนกับ เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงไง
ครับ อืม ๆ
เออ เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นยังไง เราก็ "อา เอาวะ! ก งั้นก็ดูแลตัวเองไปก่อน"
อืม เข้าใจ เข้าใจเลย ในมุมที่แบบคุณบอก
มันก็เลยต้อง เนี่ยแหละ กลับมาหาวิธีดูแลตัวเอง จัดการ ความรู้สึก จัดการ ส ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
อ เอ่อ เหมือนเราร้อง พยายาม แก้ให้ได้ที่สุดมากก่อนเนาะ แล้วก็แบบ ถ้ามันไม่ได้จริง ๆ เนาะ เราก็ถึง อ เอ่อ จะไปขอคำปรึกษา ใช่ไหม แต่แบบการที่จะเข้าไปขอเนี่ยเนาะ มันก็ต้องมีแบบศิลปะอีกอะเนาะ หรือว่ามันก็ต้อง
เออ ค่ะ
ดูสถานการณ์อีก เหมือนที่คุณบอก ว่า "เฮ้ย! คนนี้เราขอได้ไหม? หรือว่าเรื่องนี้ต้องกับคนไหนใช่ไหม? หรือว่าเรื่องนี้ครอบ ค"
อา เออ ๆ ใช่ ต้องเลือกคนเนาะ
เออ "คุณพ่อคุณแม่เรา ครอบครัวเราได้ไหมเรื่องนี้?" หรืออะไรเนาะ มันก็
เออ ถ้าอย่างเด็ก ๆ ก็จะไปคุยเรื่องแฟนกับพ่อแม่สมัยก่อน ตอนนั้นเราเด็ก ๆ เราคุยไม่ได้เนาะ
อืม อาเนาะ เราก็ไม่อยากคุย ใช่ไหม แบบ เออ นู่นนี่ เออ
ใช่ เราก็ต้องไป หาคุยกับเพื่อน อ้าว เพื่อนก็ ให้คำ เพื่อนก็สมอง Level เดียวกันอีก <chuckles> ประสบการณ์แบบเดียวกันอีก อะไรอย่างเงี้ย เออ น้อยพอกันอีก อา ไปกันใหญ่เลย แก้ปัญหาไปแบบเพื่อนเลย อะไรเงี้ย
อา อ น้อยกัน ใช่ ๆ
มันก็ มันก็ อา นะ นะ มันก็เป็นแบบนี้แหละ
ใช่ ๆ อืม เนาะ แต่ถ้าเกิดแบบปัจจุบันเนาะ เราแบบว่า เอ๊ย ล มีปัญหาเรื่องงานแล้ว อ่า เอา เอาไปหาเพื่อนที่ เอ่อ อุตสาหกรรมเดียวกันไหม อะไรอย่างงี้ ล เหมือนกันไหม ใช่ไหม จะ เราน่าจะเจอปัญหาใกล้กันไหม ก็อยู่ที่ อ่า เรื่อง พ ตัวปัญหาอีกเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอะไร
ก็ เออ ๆ ค่ะ ใช่ ตัว อะไรนะ Put the right man to the right job
เออ ครับ ใช่ ๆ
เออ ถ้าเราไปถามเรื่องแฟนกับพ่อแม่ก็ไม่ตรงจิตเราอีก มันถูกต้อง แต่มันไม่ถูกใจไง
อืม เนาะ ใช่ ๆ แล้วมัน แล้วมันจะมีพวกเรื่อง อ่า เจเนอเรชัน Gap อีกเนาะ ถ้าเกิดแบบไอ้ที่ ในแง่มุมมองของ ล แบบพลแต่ละยุคอะ อืม
เออ ใช่ เออ แล้วเว แล้วเวลาเขาพูดออกมา เขาไม่ได้บอก ต เขาไม่ได้อ้อมเนาะ "ก็เลิกเลยสิ!"
อืม <chuckles> ครับ
"จะคบอยู่ทำไม? ไม่เห็นมันจะมีอนาคต!" โอ้โฮ อา แล้วก็ไปกันถึงนู่นเลย อะไรแบบเนี้ย อา
อือ เออ ๆ ครับ เออ ๆ ใช่ ๆ อ ผม ผม พอพูดถึงเจเนอเรชัน เน ช เนชัน Gap ผมก็นึกถึงลูกอยู่เหมือนกันว่า เฮ้ย ถ้าวันหนึ่งแบบ เดี๋ยวเขามาคำ ขอคำปรึกษาเรื่องนี้ คำแนะนำของเรามันจะดูโบราณไปไหม อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็มีเริ่มมีคิดเหมือนกันนะ เฮ้ย มันจะ มันจะไปแก้ อ่า โจทย์เรื่องอันนั้นสำหรับเขาได้ไหม อะไรอย่างงี้ เออ
เออ มันเป็นเรื่องยากด้วยนะ แล้วเขา เราก็ความรู้สึกเรามันก็ขัดอะ
ผม
เรารู้แหละ ว่ามัน ว่ามันไม่ถูก ใช่ไหม สิ่งที่เขาทำอะเรารู้ว่ามันไม่ถูก แต่เราไปบอกเขาว่ามันผิดไม่ได้
ใช่ ๆ อืม ๆ
เพราะว่าประสบการณ์เขาก็มีแค่นั้นน่ะ
ครับ ๆ
เออ เราก็แบบ เออ เราก็โชคดีไปที่เราไม่มี ลูก <chuckles> ก็ไม่รู้
<chuckles> เอา อือฮึ แต่อาจจะต้องเป็น <chuckles>
ก็ไม่รู้โชคดี หรือโชคร้าย แต่มันก็ เออ นั่นแหละ เออ ก็เป็นตาม ชีวิตใครชีวิตมันไปเนาะ
ครับ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ เห็นด้วย ๆ
ก็ต้องปรับไป เรื่อ เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่องอะไรพวกเนี้ยที่คุณว่าแบบคุณเป็นห่วงลูกเนี่ย
ครับ
คุณมีแผนเตรียมตัวยังไงไหมเวลาเขาโตมา? เพราะว่าเขาจะโตมา ถ้าเขาอายุยังน้อยอะ เขาจะโตมาในช่วงที่แบบอาจจะมีแท็กซี่บินได้แล้วนะ
อือฮึ เออ ใช่ ๆ เห็นด้วย ผมว่าอันเนี้ย วิธีที่ผมแบบเตรียมไว้เลย คืออย่างผมก็ต้องพยายามอัปเดต trend หรืออะไรแบบว่า แนวคิดอะไรสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาเลย เพื่อที่จะให้รู้ได้ว่า อ๋อ คนยุคนี้เขาคิดแบบนี้นะ อะไรแบบนี้ หรือว่า เฮ้ย แบบนั้นที่เรามอง เมื่อก่อน มัน มันเรามองว่า มัน มันดีมันเท่ แต่สำหรับเด็ก หรือบุคคลรุ่นใหม่อะ เขามองอีกแบบหนึ่งแล้วนะ แปลว่ากรอบ อะไรเดิม ๆ อะ เราต้องพร้อมทลายทิ้ง แล้วก็พร้อม อ่า รับฟังไอเดียใหม่ ๆ หรือว่า เอ่อ ต้องพร้อมเปิดอกคุยกัน ผมว่าอันเนี้ยที่ผมแบบ เตรียม เตรียมไว้เลยครับ
ค่ะ อา แล้วมันเหมือนกับเวลาเราพูดอะ สมัยก่อนที่เรา เป็นเด็กอะ พ่อแม่ก็จะบอก "เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด" เออ น่า ฉันผ่านมาแล้ว ฉันรู้
อืม ครับ อา ใช่ ๆ
บางทีมันไม่มีเหตุผลเนาะ มันฟังไม่ขึ้นน่ะ สำหรับเราตอนเด็ก ๆ อะ
อืม ใช่ ๆ เนาะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเนาะ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้ว คุณมาพูดอย่างงั้นก็แปลว่า
พูดอย่างนั้น เด็กก็สวนเลย อา ฉัน ก็มอบเลย อะไรอย่างเงี้ย มันก็
เออ ๆ ครับ
นั่นแหละ คุณต้อง เตรียมตัว <chuckles>
เออ ใช่ เพื่อให้ทันแบบ ยุค อ เนาะ เผลอ ๆ เหมือนที่คุณบอกเลย เดี๋ยว อา อา รถบินได้แล้ว อันเนี้ยทีเนี้ยเขามาพร้อมโรบอต เอไอต่าง ๆ ถ้าเราจะเอา บังคับความคิดโบราณ อ แบบมาคุยกับเขา บางทีเขาบอก "โอ้โฮ อ อือ ม ไม่ อ เอ่อ ไม่คุยกับพ่อกับแม่แล้ว เออ ไม่ไปด้วยแล้ว เออ โบราณคร่ำครึขนาดนี้" อะไรงี้ ใช่ไหมครับ ก็แบบว่า
เออ ใช่ เออ เออ เดี๋ยวนี้เขาก็มีภาษาของเขาเนาะ
อืม
ฟังก็ไม่เข้าใจนะ
ใช่ ๆ อืม ใช่ อะไรแบบเนี้ย
เออ มันก็ เราตามเขาทันไหมอะ?
เหมือน อือฮึ <chuckles> เหมือนบางอันเหมือนกันว่า เฮ้ย! เกมบางอัน เขาบอก "อุ๊ย! เกมนี้เกมคนแก่" อะไรที่แบบเขา เขาบอก "เกมคนแก่เล่น" เขาบอก "เห็นคุณครูที่โรงเรียนเล่น" ผมอะก็ตลกเลย บอก "อ้าวเหรอ? แล้วแบบ เออ แบบ เกมอย่างงี้คือ เกมคนแก่สำหรับลูกใช่เปล่า?" อ๋อ เออ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าฟังแล้วตลกดีครับ ว่าแบบไอเดียความคิด มันเป็นแบบนี้แล้ว อย่างงี้
อ๋อ เหรอ? เออ เออ เราจะมาแบบว่า ถ เอาเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบ ยังไงมันก็เป็นครอบครัวอะเนาะ เราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไง ถึงแม้ว่าเราจะมีไอที มีเอไออะไร มาล้ำหน้าน่ะ แต่เรื่องจิตใจมันก็ยังเป็นมนุษย์นะ
อืม ๆ ครับ อ๋อ ใช่ ใช่เลย อา สุดท้ายก็ต้องแบบเข้าใจ รับฟังเนาะ รับฟังกัน ซึ่งกันและกัน คุยกัน เนาะครับเนาะ
เออ ค่ะ ใช่เลย อุ๊ย! วันนี้ขอบคุณมากเลยได้ ไอเดีย จะไม่อ่อนแอแล้วค่ะ <chuckles>
ครับ ขอบคุณมากเลยครับ อา ครับผม